ممكن، ممكن فعلًا إن هو الشاب مثلًا بيميل إن هو يتجوّز مثلًا واحدة تكون أصغر منُّه في السِن، فعندك حق فعلًا إن هو ممكن إن هو لمّا تكون واحدة آآ ممكن بتكبر في السِن مف فرصها بت بتقل شوية، بس امم بس الموضوع ده بيتهيأ لي يعني أ قَل خالص دلوقتي يعني بقت حاجات منحصرة جدًا، جدًا، جدًا اللي هو بقى بيفكّر في حتّة قطر الجواز ومش عارف إيه، والكلام ده كلّه، أصل خلاص دلوقتي ما عادش في قطر يعني، المفروض دلوقتي بقى الموضوع كلّه كهربائي، يعني يُقف براحته ويطلع براحته <laughs> أنت فاهم، اللي هو الفكرة آه، أنا ما باشوفهاش من الناحية دي خالص بالعكس، إمم.
إمم. بالظ <chuckles> أيوه، طبعًا. آه، هو يق هو أكيد فعلًا مع اللي يعني مع زيادة التعليم والوعي الثقافي وكده، الموضوع ما بقاش منتشر زي الأول يعني، إمم.
آه، فعلًا، فعلًا وبعدين كمان ال الحتّة كمان دلوقتي بقت م الدنيا ما عادتش زي زمان، يعني يمكن زمان كانت الناس بتتدلّع شوية على حتّة الجواز دي، اللي هو بتتدلّع إيه، يعني اللي عدِّت حاجة و20 سَنة مثلًا هنبدأ نتجوّز بتاع، فيتجوّز فعلًا ومش عارف إيه، دلوقتي لأ يعني اللي عنده ت اللي عنده حاجة و20 سَنة معلش برضه لو أهله مش مساعدينه ماديًا، هو هيجهّز نفْسه للجواز إزاي أصلًا؟! الموضوع صعب أوي، آه بقى صعب، الواحد عنده 35 سَنة وبيوصل 40 سَنة ولسه مش مجهز نفْسه ماديًا، مش هيقول لك مجهز نفْسه مسؤولية، وإن هو يشيل مسؤولية بيت لأ، لأ، ماديًا ما معهوش الماديات إن هو يتجوّز، فحرام إن هو يتجوّز بصراحة. لأ، هيشحطط واحدة معاه
إمم. إمم. بالضبط، الموضوع صعب فعلًا. طيب امم. إمم. أكيد، يعني أنت شايف إن ال أنت شايف إن الماديات يعني هي أكتر حاجة مؤثرة دلوقتي في موضوع ال قرار إن الواحد يتجوّز أو يفضل عازب، الموضوع مادي أكتر اللي هو هيقدر ي يتجوّز أو لأ، أو يفتح بيت ويصرف والكلام ده.
إمم. آه.